うん、ふん。
あの、そう、あの、読みたかった本とかを、女優さんとか、あの、俳優さんが読んでくれるんですよね。
ええ。
そう。で、それがなかなかやっぱり、あの、プロの方が読まれてるので、すごい引き込まれるというか で、その、聞いてる間は、もう他の、なんて言うんですかね、SNS とかに触らなくて済むというか
うーん。
うーん、で、耳だけなので、目は休まるので
そうですね。へえ、すごい。
はい。なんで、大発見だと思いました、自分で。<chuckles>
そうですね。本を読むスマホ見て本を読むってかなり辛いですけど、それだったら、うん、いいですね。
はい。 ん、そうですよね。うん。そう。そう、いいんですよ。なんかめちゃくちゃいいなと思って。それで、なんか、その読んでる朗読者の方も、なかなか名のある方が多くて
うーん。
そう、びっくりしました。なんか、あ、こんな有名な方が読まれてるんだと思って。
ええ、いいですね。もう、なんか、ずっと読んでよん持ってるのに読めてない本があるので、そ-それ、ちょっと探てみようかな。<giggles>
はい。はい。そうなんですよ。 うんうん。 はい、是非是非。そう。
すんごい。
ねえ。そうなんですよ。ま、でも、すね、スマホを使うことには変わりがないので
うんうんうんうん。
のね、トータルの時間にはちょっとオーバーしてしまうとは思うんですけどね。うーん、そうなんですよ。
ま、そうですよね。でもやっぱり見てるっていうことが、見て目をつ使ってしまってるってことに関してのマイナスは無くなるますもん。
うん。 うん。 そうです、そうでなくなります。ほんとに。そう。なんかほんとに私も、なんか、最近疲れ目が酷くて。うん、これ、ススマホに違いないと思って。
うん、うーん。 でも、そうなんです。しあのあはい、うん、あ、で、その、おすあ、うん、なんか、私、あの、昔1.5あったんですよ、両目。
そう。で、そのうん。あ、どうぞどうぞ。 ええ、すごい。はい。
なんですけど、結構最近、あの運転免許の更新に行ったら、めっちゃくちゃ下がってて「次ん時は、眼鏡ないとだめですよ」とか言われて、もう、ま、そうなんです。
はい。 はい。 へえ、そうなんです。ええ。あらら。へえ、そんなにで へえ。
絶対スマホだよねと思う。
そうですよね。あら。 そうなんだ、私はもうずっと目が悪かったので、昔から。うーん、だから
うん。 うんうん。
最近、なんか、最近、だから視力が落ちたとかではないんですけど、でもやっぱさここ数年やっぱり目の疲れがひどいなっていうのはありますね。
うん。

うん。そんすね、なんか、目がほんとに、疲れるっていう言葉がぴったりですよね。目が悪くなるってよりも、つか
うんうん。 そう、すごい疲れます、うーん。
疲れますよね。
疲れますよね。そうなんですよ。
でも、極論なんですスマホなしには生きていけない時代なんですよね。
ねえ。 はい。 ああ、そうですよね。なんかもう、今、決済とかもスマホじゃないです？
うーん。 うんうん。え、そう、全て。
ね。なんで、もう、スマホ、うーん、なんか旅行とかもやっぱりね、すスマホがないと、ほんとに迷子になっちゃったりとかもあるだろうしなとか思いますよね。
うん。 そうなんです。この間、ディズニーランドに行ったんニーランドもすべてスマホがないと食べ物食べたり、乗り物乗ったり、全部スマホでやるんですよ。
あ、はい。 はい。 ああ。 はい。 ええ。 あ、そうですよね。 ああ。
なんで まあ、ちょっと、いいんだか悪いんだか分かんないんですけど、うーん。
ん、なんか、ほんとそうですよね。なんか万博もそうだって言いますよね。
うん。そそ。
あの、スマホで全部予約をして、その、あの、QR コード見せて、みたいな。
うん。 そうですそうです。
ねえ。あ、万博行かれました？
なんか あ、えと、あの、姉が行ったんですけれども
あ、そうなんですね。
ゆってました。「も、何もかもスマホだったよ」って。
あ。 ねえ。あれ、お年寄りの方とかってどうされてるのかなって、いつも思うんですけど。
そうなんですよね。でも、入れてるってことは使えてるのか、それともなんか誰かにやってもらってるのか
うん。 うんうん。 うん。ああ。ねえ、使えない方もおそらくは、一定数いるんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですよね、まだこの時代は、ま、団塊の世代方は、意外と使えない人いますよね。
ん。 うん。 ねえ、そうそう。なんかね、どうしてるんだろうと思って、すごい不思議なんですよね。
わかります。やっぱ、その、ね、あの、ディズニーランドも、こないだ、お年寄りの方も来てたんですけど、ご飯食べてらしたのうん、オーダーしそそうなんです、オーダーしたんだよねって思いながら
うん。 あ。 あ、そうですか。 うん。 はい。
うん、でも、こう、見てるふ感じではないんですばだん、どな皆さんも、スマホ持ってなんか、ワーってやってる感じはないので
へえ。 ええええええ。
なんか、何歳以上はこれ、なんか、かあの、アナログとか
はい。
かなと思って。
なるほど。あ、そうなんですね。あ、どうも今日はありがとうございました。
は

あの、えっと、自分で、その、何つうの、きそれができる方なんですね。
はい。 あ、そうですね。あ、ちょっと、もう、やあ、スマホ、もう、見るのやめようと思って、まあ、なんか、スマホを置いて出かけたりとか、あとははい。あの、そうですね。スマホを充電しておいて、自分で、もう、別の部屋で何かするとか。
へえ！
そういう事はしますね。
すんは、すごいですね。私なんか、それを と思っても全然できなくて、やっぱり、こう、手が届く範囲とか、あと、ちょっと離れてるとこでも、いつの間にスマホ わったんだろうみたいな感じで、すぐ見てしまうんですよね。
ね。そう多くないです。はい。 ああ。そうですか。うん。 うんうん。 うん。 ああ。はい。 ああ、うん、うん、まあ、ね。うん。どうしても、まあ、見たくなりますよね。
うん。
うんか、SNS されてる方だと、やっぱ、その、ね、反応が気になったりとか、そういうのもありますよね。
そうです。つっか、いもう、ほんとにインスタグラムとかスレッドが始まって、やっぱ、そこも、ずっと見てしまうし、みたいな感じで
うーん。 うん。 はい。 ああああ。はい、はい。
でん、見たくできれば1日1時間以内に、あの、抑えられるようにしたいなとは思ってるんですけど。
うん。 はい。 あ、スマホを見る時間が1時間以内ですか？
はい。もう、あの、スクリーンタイムでそうなんすよ。もう、1時間以内になるようにしたいなって、もう、ちょっと、ち に、気持ちを持っていきたいなと思ってます。
へえ。 はい。 はい。あ すごい。 ああ。そうなんですね。すごいですね。え、私1時間以内なんて、もう、絶対無理です。
はい。 いえいえ。 <chuckles> ほんとですか。結構、あい、平均でどのくらい、何時間とか見ちゃうとかってあるんですか？
はい。はい。 ええ！<chuckles> 私は、あの、スクリーンタイムとか確認したことがないので、わかんないですけど。でも、数時間はスマホ見てると思います。
はい。 あ、そうなんですね。
はい。で、さいはい。
なんか、もう はい。あ、あと、ずすいません。あうん、なんか昔はない、じじたいもあったじゃないですか。確かちっちゃい頃とか。なので、ぜった、あの頃に戻れるんじゃないかなって、ちと思っていて。
あ。のうぞ、どうぞ。 はい。そうですよね。うーん、うん。 あ、お確かに確かに。はい。
ううーん。なんか、こう、周りの人とか見てると、周りの人との関係ってどうなっていくとか、こう、なっちゃったなとかって思うことってありますか？
はい。 はい。 ううーん。あの、うん、もう、しょうがないんですけど、もう、ちょっと残念だなって思うのが、例えば、久しぶりに会ったお友達と、あの、ランチとかご飯とか食べに行く時に、だいたい今ってご飯、来たら、それを、まず、しあの、写真撮るじゃないですか。
はい。 はい。 うん、うん。 はい。そうですね。